Okay. Quindi diciamo ma poi e ne avanzava ancora tipo erano di quelle teglie no.
No. <chuckles> Impossibile, perché erano erano teglie di una certa dimensione, ma anche quando ero da solo, magari capitava di mangiare 2 o 3 porzioni perché non avevo capito bene il gusto alla prima.
No. Posi infatti. Mh.
Quindi non mi poteva avanzare in nessun modo.
E beh certo come critico gastronomic beh s assolutamente comprensibile eh, anche Cracco fa così infatti. Senti
Esatto, esatto. Poi ovviamente quando c'erano anche magari mio fratello, i miei genitori, altri membri della famiglia, a maggior ragione non rimaneva nulla.
Senti e lì non no non c'era tipo una competizione al "chi se ne mangia di più" eccetera, eccetera?
No, fortunatamente siamo persone abbastanza sane di mente, quindi non tendiamo a metterci in competizioni che distruggerebbero la nostra intengri integrità fisica, sapendo poi a che a che livelli si potrebbe arrivare a dato che il gusto lo permette.
Okay. Va bene, vabbè insomma
E quindi non ci sono sfide, semplicemente ognuno mangia quello che vuole.
Mh, beh b mi sembra comunque abbastanza, diciamo pacifica come soluzione. Senti, secondo te il cibo della nonna è più nostalgia o una pratica culinaria solida che abbiamo in Italia? Perché poi negli altri paesi in realtà non è proprio così. Secondo te poi si è è rimasto uguale o si trasforma con le mode, le esigenze di oggi?
Sì, indubbiamente. Mh-mh. Eh, allora

Ehm, è sarà una bella sfida, eh. Diciamo che comunque nel tuo futuro chi sarà appunto diciamo la tua compagnia di vita poi, ehm, avrà da rispecchiarsi con 2 alte onoreficenze, diciamo, della cucina.
Eh, ma infatti Sì, per il momento va molto male, infatti spesso gua ehm, tutte le volte conosco qualcuno tocca a me cucinare, perché ho ho ho imparato troppo bene: ho imparato dal maestro dalla maestra e quindi <scoffs>
Ahia! E quindi pro quindi si è trasfe mhmm, cioè diciamo non è è che si è trasferita, non non è che va per osmosi, però diciamo hai imparato quindi anche magari ti fermavi qualche volta a guardare la nonna cucinare? O dici
Ma certo io a volte aiutavo addirittura, perché stando tutto il giorno a casa sua, anche magari periodi in cui non c'era scuola o, ehm, da bambino piccolo piccolo io addirittura non andavo all'asilo perché mia nonna badava a me; ehm, io seguivo la casa. Io al momento sono una nonna una donna di casa perfetta, perché mia nonna mi ha fatto vedere tutto per anni. Tutto esattamente come si fa, io so farlo perfettamente, esatto.
Mh. Okay, quindi era Eh, ma c'è proprio da dire: "Beato chi ti sposa allora."
Eh beh, è è un è un
Eh, eh, eh. Eh, dici, e chi ti vince la lotteria? Ehm, assolutamente sì, anche perché comunque c'è da dire che le donne che educano i figli o i nipoti maschi, ehm, a fare appunto anche lavori di casa eccetera eccetera, tendenzialmente, ehm, s hanno sempre il mega rispetto poi, ehm, di chi appunto sarà, ehm, la persona scelta per passare la vita insieme, perché comunque immagina: ehm ehm, z ti arriva in casa u una persona che sa cucinare, lavare, vestire, insomma indipendente, non devi stare dietro.
è un bel privilegio, un bel li privilegio, lo so lo so benissimo. Infatti, ehm, io ehm, con me non bisogna fare praticamente niente, infatti già mia mamma a casa fa pochissimi lavori. Noi abbiamo una signora delle pulizie per quanto riguarda le faccende che non facciamo perché non ci piace o perché non non abbiamo tempo tipo. Uhm, io sono molto esigente sulle magliette, camicie, giacche stirate, però odio stirare, quindi abbiamo una signora delle pulizie che fa quello; però tutto il resto me lo faccio benissimo da solo.
Mh, gran belle cose. Mh-mh. Eh beh, che ci può anche stare, eh. Okay. Quindi diciamo che saresti uno di quelli che quando uscirà a livello un po' più commerciale quella macchina che stira perfettamente le camicie: "Via!" <laughs> Tilt, subito. Toh, primo acquisto, dici: "Neanche ba dormo per terra, no, g materasso, fa nien boh, sacco a pelo però la macchina che stira" Senti e hai una
Subito, no, eh ehm, è il mio primo acquisto ovviamente, il mio sogno. Ma sì, beh ma ma volendo potrei anche lanciarla io.